ああ、でもね、一応あるんですけどね。ただそのきはまだ、ああ、なんですかね、まだ、その、一人暮らしはしたけど、ま、娘の部屋を全然取っておいたはあったので、ま、なんか一人暮らしをしてもまた戻ってくるみたいな感覚ではあったんでしょうね、きっと。
ええ。 ええ。 ああ。 なるほど。でも今は戻る場所がないっていう不安もちょっとあるかもしんないんですね？
でもはい。 すうん。ま、そうでしゅ、え、基本的には、まあ、ま、離婚しない限りは多分戻ってこないというか、変変な話ですけど、うん。なので、まあうん、あ、ま、あとはほんともう、ほんとに旦那さんに頼って生きていくっていうことになっていくんでしょうけど、ま、それはちょっと、突然私たちが帰るっていうことが、あの、不安になっちゃったんでしょうね。そう。
ええ。ええ。 ああ、あ、うん、ええええ。 そうですよね。 ええ。 ええ。 ああ。 なるほど。ま、確かに新生活って、すごい不安なこともいっぱいあありますし、やっぱり旦那さんといっても、いきなり、ま、他人っち言えば、他人と、そいきなり住むわけですから、なんか不安になる娘さんのお気持ちもすごくわかるんですよね。でも、会えない距離ではないので、娘さんの不安が落ち着くまで、ま、毎日とは言わなくてもふつかにいっかいとか、ちょっと顔を見に行くとかどうですかね？その時にちょっと食料も持ってって、あの、食料あるからそんな不安にならなくていいよっていう感じで、少しずつ、その、生活に慣れんまでは安心感与えてあげるっていうのはどうですかね？
うん、うん。 ええええ。 うん、そうですんで。 うーん、そうでうーん。 そうなんです、うん。 うん。 うんうん。 あ、そうですね。 うん。 ま。 そうですね。やっぱり、あの、うん、なんで私もちょっとですね、実はその後、あの、娘のとこにいて、なんかこう、ま、それこそおっしゃっていただいたように食事を運んだりとかして、うん、で、忙しかったもあるので、結婚式もね、結構忙しい日取りでやったので、で、仕事もあり、つ、そう、なんで、ま、そういうのをね、したら、ま、娘もでもね、意外に、ま、次の日には、うーん、けろっとはしてたんですけど、う、うん、やっぱりその一瞬だけ、私たちが帰るってなった時に、不安になってしまったっていうことなんだと思うんですけど、ただ、やっぱ、そういった娘を見ると、すごい、私も主人もこう切なくなってしまって。
ええ。 ええ。 ええ。 あ、はい。 ええ。 ああ。